Heu, c'est très drôle, d'ailleurs. C'était s ben, c'est un Japonais, hein. C'est très drôle, parce qu'on on s'est rencontrés à à Miami.
Oui, bien sûr. OK, waouh.
Heu, personne très, heu, très fort sympathique, heu, très, heu, probablement Yakuza, mais ça, c'est un autre débat.
OK, c'est un autre débat, effectivement.
Heu, mais mais il est très sympa. Voilà, pour un
OK, d'accord. Ouais, Yakuza, bien sûr. Après, je crois qu'ils sont quand même caractérisés comme des gens d'extrêmement, heu enfin de quand même vachement sympathiques, hein. Enfin pour le coup, crois que c'est très, très autoritaire là-bas, mais techniquement si tu pars enfin si tu es pas embêtant, ils t'embêtent pas quoi.
Voilà, exactement. Mmh mh. Non, non, non, voilà, ouais, c'est ça. Après, heu, je pense pas que voilà, je pense pas je rigole quand je dis ça, hein. C'est juste parce qu'il y a une tête un peu une dégaine un peu, heu, voilà. Hem, qui n'est pas typique, on va dire, pour les les Japonais. On on en gros, il est ce qu'on appelle, en japonais, un Tsurai.
OK. Un, Carai?
Non, pas <chuckles> non. <chuckles> Tsurai. Tsurai, c'est un peu, heu, comme si je dirais racaille, quoi, tu vois?
Un bourdou, caraï. Ah OK, d'accord. Ah, je tu sais, j'avais un autre nom pour ça, tu vois?
Ah bon? En japonais?
Heu, ben, ouais, mais non, c'est marrant.
C'est quoi? Bah vas-y, mais dis-moi parce que ça peut m'apprendre des mots.
Donc gaki c'est ongué ongué ongaki ça c'est autre chose. Heu, c'est des Alors, je sais que tu as la petite délinquance, ça s'appelle des Angoulé. Des Angour.
D hein? Ça, c'est parce que angoulé, c'est c'est plus c'est c'est plus, heu, on on dirait du coréen.
Des hangoulés. C'est des voyous. Non, c'est japonais, mais ha hangoulé. Heu, mais c'est les as je sais con je sais plus comment ça s'appelle. C'est je sais plus, tant pis, c'est pas grave pas grave, pas grave.
D'accord, OK. Alors, c'est peut-être pas Tsurai. Mais je s je crois si, c'est Tsurai. Je crois. Alors, attends, heu, je sais plus, heu, je sais plus, alors comment ça s'appelle. Non, parce que pour moi, c'était, heu je pensais que c'était plus ouais, si voilà ah, si, non, je je sais pas où tu tu ou timpila, ou je sais plus, chimpila peut-être, non, je sais pas.
Caraï Caraï. Timpila c'est pas un poisson, le tip tipila?